Oye, ¿prefieres llamadas, mensajes, o notas de voz?
Uy, em. Híjole, es es medio complicado, pero, yo como que soy de la de la vieja escuela y prefiero las llamadas. La verdad sí. Las llamadas definitivo.
<chuckles> Ajá. Órale. Más personal, ¿no?
Sí, sí, definitivamente, creo que la la comunicación tiene que ser, eh, más personal, yo no sé, por qué, a la gente no le gusta tanto, el el hablar hoy en día, pero, es que es lo más cercano a a platicar con alguien en persona. Digo, si se pudiese platicar por persona, pues, sería lo ideal, pero.
<laughs> Ujú. Todavía mejor. No, pues, te te coincido por completo contigo. Y y dime, en qué situaciones, por ejemplo, aunque preferimos la llamada, estamos de acuerdo en eso, e inclusive si podemos tener a la persona, sobre todo para una tiene una interacción, pues, más física en la que se puede uno, eh, y, estar más inmerso. Pero, hay ocasiones en las que tal vez, un mensaje o una nota de voz puede ser más útil, no sé, ¿te parecería?
Exactamente. <chuckles> Claro. Sí, bueno, eh, <chuckles> em, en eso sí, em. Yo creo que cuando hay una persona con la que no quieres hablar, ¿no?, este, ayu ayuda la parte de de los mensajes, eh, cuando igual vas a preguntar, a lo mejor, algo muy breve, ¿no?, que no que no se va a entablar una conversación, sino que a lo mejor, este, no sé, es preguntar un precio, por ejemplo. Pues no no tiene tanto caso, quizá, el llamar si nada más es para el precio, o cuando cuando hay mucho ruido, por ejemplo, que el ambiente no se presta para hablar, también, eh, el mensaje es un muy buen recurso. Creo que en esas situaciones seguramente habrá otra, pero no no me viene a la mente.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Eh, por ejemplo, no sé si, a ver si te suena. Hay ocasiones en las que, tal vez la persona no está disponible, por ejemplo, ¿no?, no es posible, este, acceder a e a ella o a él, y, de repente una nota de voz, un mensaje, ¿no?, eh, algo que queda como para cuando tenga tiempo de verlo.
Okey. Exac
Puede ser, no sé. O inclusive, como bien dices, eh, para un negocio, ¿no?, puedes puede suceder también, ¿no te ha ocurrido que tengas la necesidad de utilizar un mensaje o una nota de voz en lugar de la llamada?
Sí. Sí, sí, la verdad es que sí, ahora que que lo mencionas, este, sí me ha pasado que que estoy a lo mejor, este, a mitad de una reunión o estoy haciendo, este, algún trabajo que requiere, pues, que que yo esté hablando y que no tenga alguna distracción. Entonces, en ese sentido creo que, tal cual lo mencionas, un mensaje que es algo que que puede estar ahí para cuando yo me desocupe, y que puedo responder cuando me desocupe, pues sí, creo que sería la la mejor solución y en ese sentido, este, pues, creo que pondría en segundo lugar las las notas de voz, creo que el mensaje de nota de voz sería, eh, mejor.
Ujú. <laughs> <laughs> Okey. Bue entonces, estamos de acuerdo. Sí, definitivamente la llamada siempre va a ser superior. El e in inclusive, te soy honesto, me pasa que a veces la llamada me es insuficiente, cuando esa persona a la que estoy contactando es importante para mí. Pero, bueno. <chuckles> Si cuando cuando no tenemos oportunidad de llamar, cuando estamos enviando un mensaje, una nota de voz, ¿te ha pasado que esta se malinterpreta?, porque también, estos medios de comunicación a veces son, tan inter tan impersonales que el la otra persona que la recibe puede darle una connotación diferente, ¿no?, ¿no?, ¿no te ha pasado?
Sí. Sí. Sí. Sí, justo y es por eso que no me gustan tanto los mensajes <chuckles> porque, este, ha pasado tantas tantísimas veces hay veces es más, hay veces que ni siquiera es que el m mensaje, este, se malinterprete, eh, que hay veces que simplemente no se lee bien <chuckles> el mensaje de que es muy largo y se confunde una palabra con otra. Me pasó a ver, te platico una historia. Me pasó que yo quería salir con una chica, no hace mucho, y resulta que esta chica me decía: "Oye, es que, este, es eres muy seco en los mensajes", ¿no?, porque yo no mando emoticones en los mensajes. Y yo le decía: "Pero, ¿por qué dices eso, no?". <chuckles> Y me dice: "Pues, es que ve nada más me escribes puro texto". Y yo: "Oh, pues sí, ¿no?, ese es ese es el chiste, ¿no?, <chuckles> de un mensaje de texto". Pero ya me me empezó a explicar, ¿no?, que mira que puedes usar emoticones, pero le dije: "Ay es que, pues, tengo que aprender primero, ¿no?, qué significa, ¿no?, porque hay muchísimos, hay como 100, 200, no sé, cuántos, y no sé qué significan todos. Entonces, si pongo uno mal y resulta que yo pensé que era una cosa y al final era otra, y me mandas por allá lejos, pues, no, no sería lo lo correcto". Y y l después de que le respondí eso por mensaje, ya no me contestó. Entonces, cuando cuando la veo ya físicamente, le dije: "Oye, este, ¿por qué te molestaste y no me contestaste este mensaje?". Y me dijo: "Pues, es que ve lo que me escribiste, que ya aprenda a usar emoticones". Y yo como que me saqué de onda y le dije
<laughs> Okey. Ajá. Ajá, va. Ajá. <laughs> Okey. <laughs> Ajá. Ajá. <laughs> ¿Cómo?
justo, eh, ves que te digo que que le estaba, eh, diciendo que yo no sé usar emoticones, que tendría que aprender, pues ella no leyó bien y creyó que yo le estaba diciendo a ella que ella aprendiera a utilizar emoticones. Entonces cuando la veo en en persona ya es cuando le digo: "Oye, pero, ¿por qué te molestaste?". Y ya me dice: "Es que me dijiste que aprenda a utilizar emoticones", y yo no bro, o sea vuelve a leerlo, yo te dije que yo necesito aprender a a utilizarlos. Entonces
Ajá. <laughs> ¿A utilizar emoticones? Sí. Sí, definitivamente, de los malentendidos, eh, se dan mucho, eh, sobre todo cuando, como bien dices, creo que de nuevo coincido contigo, soy una persona que busca utilizar comas, acentos y puntos en la las reglas de acentuación a la hora de sí, sí utilizo un sticker, un meme, no sé. Pero pero sí creo que es bien importante, eh, conservar la, eh, la escritura propiamente del a la hora de comunicarnos para evitar esos malentendidos, que aún así van a suceder, porque, luego está el texto predictivo y no te diste cuenta y lo enviaste.
Exacto. Así es. Sí. Sí sí. Ay, eso es horrible porque <chuckles> siempre, este, hay palabras que que se cambian o si no, este, a veces pasa que ni siquiera es el texto predictivo sino que el mismo teclado, eh, yo apreté la la e pero a lo mejor, este, mi celular detectó la letra que estaba al lado y ya se puso otra palabra o se puso algo sin sentido y es como de chin ya se me fue eso. Entonces sí.
<laughs> Oh, sí.
Muy feo eso, que pase. ¡Ay!
Okey. Y por ejemplo, bueno, ni modo. Lamentablemente la tecnología, eh, ya está por encima de nosotros, ya nosotros estamos más bien en el tren de la de la tecnología hoy en día, ya no podemos elegir, eh, o tal vez sí pudiéramos elegir, pero pero nos tenemos que hacer a donde hacia donde las tendencias, ¿no?, y a veces, eh, tratamos de llamar a una persona y ya mejor te dicen: "No me marques, mándame en un Whats", ¿no?, o mándame un Insta o mándame algo. Eh, y pues, no queda otra cosa más que hacer eso, ¿te ha pasado con tus amigos, con tu familia?
Sí. <chuckles> Sí. Sí, y es horrible, ¿no? Yo no sé por qué a la gente ya no le gusta hablar. Es es esa parte que que no comprendo porque pues, tal cual, eh, recuerdo alguna ocasión que le llamé a a a una amiga, y y eso fue hace como 10 años, me acuerdo. <chuckles> Y y le dije: "Oye, pues, es que, mm, quería platicar contigo respecto a esta situación", y me dijo: "Ay, en este, ¿por qué no me mandas mensaje?". Y yo: "este, porque, pues es un tema un poco más, este, serio, ¿no? Hay que hay que platicarlo". Y me dijo: "Es que no me gustan las llamadas". Y yo como de, ay no puede ser. Sí, justo. Entonces fue como, mm
Ajá. <laughs> Ajá, ¿sensible? Eh, mm, ¿qué? <chuckles>
como que le tuve que colgar y le tuve que escribir, y al final, este, se terminó confundiendo con los mensajes. Así tal cual de que: "Es que por qué me dices esto, y que no, es que ya te pusiste de esta forma", y yo: "No no, o sea yo yo te lo estoy diciendo en en un buen tono", porque hasta eso se malinterpreta, el tono, ¿no? Y y al final tuvimos que volver a hablar a la llamada, porque pues, no no no se está no estaba fluyendo la conversación por por mensajes. Y fue como: "Te dije, te dije que era por llamada". Pero, pues, sí sí me ha pasado que que que ya no, las llamadas ya no las aceptan.
Ajá. <chuckles> Sí, de repente es que, eh, es que pasa esto de escribir texto como tal da la impresión de que estás siendo agresivo.
Sí.
Eh, no sé, si te ha pasado, como bien dices, de los emoticones con con las personas. Las personas, eh, cuando la conversación es relajada, pareciera como de conocimiento general, pero no todos los conos lo sabemos. Eh, la cuando está haciendo una conversación relajada por mensaje de texto, es muy común que se utilicen emoticones, stickers, gifs, y dices tú, ¿cómo interpretas todo esto que te estoy mandando o que me estás mandando? ¿Cómo tengo que imple que que implementarlo en mi manera de comunicarme? Si yo te contesto con solo texto, luego vas a sentir que yo estoy siendo agresivo porque pasa, <laughs> ¿no?, y creo que ya te pasó. Entonces, eh, ¿cómo manejas esto, con trabajo versus amigos, familia? ¿Cuál es la manera de comunicarte con, eh, pues, en cada rubro, con cada grupo?
Sí. Sí. Uy, por ejemplo en el trabajo creo que, creo que hasta esa es la la forma más fácil de, o el el ambiente más fácil para comunicarme porque, ahí sí, este, tengo que ser formal, ¿no? Entonces, no hay que que ponga emoticones, o que ponga stickers, no, nada. Todo es meramente texto, debidamente puntuado como como bien lo mencionabas y y ya se acabó. O sea, ahí no hay espacio para para interpretaciones, es lo que, lo que está escrito es lo que es y punto. Entonces, creo que eso lo facilita mucho. Pero, por ejemplo, con los amigos, híjole, ahí sí está un poquito más complicado porque
Ujú. <laughs> Ajá. Claro.
no sé, si si alguna vez te ha pasado a ti, pero, hay gente que solo habla con stickers ahora y yo yo <laughs>
<laughs> Sí, claro. Sí, ¿cómo logran eso? Ya inventan su propio lenguaje.
<laughs> Justamente, y yo, hay stickers que que no los entiendo, ¿no? Porque, pues, no no no tengo como que el contexto de de dónde sale esa imagen. No me vas a creer, pero, hay veces que les he preguntado: "Oye, ¿qué significa ese sticker o co o o qué debería interpretar?" Y ya, este, como que como que no quieren explicar y te dicen: "Ay, no, nada, ya olvídalo". Y, pues, ya ahí se perdió la conversación y fue como que, mm, no, no entendí y san, se acabó, entonces con con los amigos creo que es es un ambiente más más complicado en ese sentido, digo afortunadamente con el círculo cercano, ellos ya saben que que yo escribo puro texto y rara vez, este, utilizo esas cosas, entonces tratan de igual, este, escribirme texto aunque me lo escriben igual con con esas abreviaturas de equis, cu, ¿no? De, por qué, y cosas así y dices bueno, pero, pues, al menos ya se entiende un poquito más. Y con la familia
Mm. Claro. <laughs> <laughs> Ujú.
pues, afortunadamente creo que ellos son un poquito como yo de de escribir con con texto y no tanto con con emoticones, Sólo sólo mi hermana también, a veces es como de de stickers y de esas cosas, pero ya, yo también, este, le le digo como de: "Oye, ¿qué qué me dijiste?" <chuckles> Y ya, este, ya me lo escribe, pero pero, sí diría que con los amigos es es más complicado y en el trabajo, pues, es es más fácil.
Ujú. ¿Y tú crees que todas todo esto se da, no sé, tal vez por por la diferencia de edad, porque, es generacional, o cultural? ¿Por qué no? Este, América Latina y que tenemos ahí como que regionalismos de cada cosa, no sé, mm, a tú, ¿a qué le atribuirías que ta que pasa esto?
Yo, creo que sí es es una combinación un poquito de lo cultural precisamente por por esos modismos, ¿no? Esos regionalismos que bien mencionas. Pero eh, diría que el 80%, es es meramente generacional porque porque pues, ay, eh, son son estos n estas nuevas generaciones las que, como que impulsan ese ese uso, ¿no? Este, otro ejemplo es el famoso lenguaje inclusivo de de agregarle una e en lugar de una o, y una a. Y y de repente este, tengo gente que me que me habla así y yo yo de hecho, sí me saco un poquito de onda, porque, digo okey, a ver aquí te equivocaste o, ¿o qué o, qué pasó? <chuckles> Porque me.
<chuckles> Ajá. Ujú. O fue el que el el texto predictivo, ¿qué onda? A mí también me pasa, s <laughs>
Ah sí. Sí, está este está, luego cuando hablan también así, este, sí me confunde digo no es que que yo quiera ofenderlos o que no no quiera validar su su postura, pero, es que, se confunde bastante y la verdad sí sí me cuesta.
Ajá. Claro. Sí, claro. Yo, soy de los que creen que la lengua, la manera de comunicarnos, pues, es es es algo vivo, cambiante, ¿no? Aclaro que hay, límites para ello, pero pero bueno, vamos a ser abiertos al respecto, como dices tú, nada más, siempre, eh, hay que orientarnos en el sentido de que la comunicación sea más clara, sea más específica, y que no haya malos entendidos, porque pues, esa es la finalidad del lenguaje, ¿no? El el poder comunicarnos de manera, este pues efectiva, clara. Oye no, me queda más que decir muchísimas gracias por lo que me has compartido, la verdad, eh, muy buen tema, lo desarrollaste estupendo, y me gustaría volvernos a encontrar de nuevo por aquí.
Sí. Así es. No pues, para mí fue un verdadero gusto, la verdad es que también fue una plática, muy entretenida, muy divertida. Muchas gracias por por brindarme el espacio y por por las excelentes preguntas y por la atención. Que estés bien.
Órale, va.
Hasta luego.